Oye, me encantaría saber si tienes alguna receta familiar que pases de generación en generación.
Eh, sí claro, eh, fíjate que en mi familia, pues, se acostumbra regularmente, eh, de menos ahorita, ¿no?, que acabamos de pasar, este, festividades de de muertos aquí en mi ciudad, eh, pues, tenemos mucho la receta acerca de los tamales, ¿no?, <chuckles> es sí, pues, es algo muy muy muy común en cuanto a mi familia y, pues, bueno, o sea, a final de cuentas, si es, considero completamente que ya es una tradición familiar, por lo mismo de que, pues, regularmente en en en esta festividad, pues, se pone una ofrenda, ¿no?, entonces, en dicha ofrenda, pues, se tienen que colocar tamales, o sea, regularmente siempre puede faltar lo que tú quieras, pero no pueden faltar tamales. <laughs>
Ujú. Sí. ¡Ah, mira! Ajá. Sí. Ujú. Oye, ¿pero hacen, o sea, hacen los tamales o los compran?
No, sí, o sea, tenemos que hacer nosotros los tamales, nosotros los hacemos, entonces, pues sí, a eso me refiero que es ya más como que la la receta familiar, ¿sabes?, o sea, ya la ya la tradición que viene de de hace mucho tiempo porque, pues, bueno, hasta donde yo sabía, pues, empezó con mi abuelita, eh, pasó pasó a mi mamá y ahorita, pues, ya hasta ya hasta la tengo yo en cuenta, ¿no?, o sea, por suerte, mi mamá todavía está conmigo, sin embargo, pues, también ya ya tuve que ir aprendiendo a hacer los los tamales tradicionales de la familia, ¿no? <chuckles>
Ah, ajá. Mm. Sí. Ajá. <chuckles> Claro, para que se sigan pasando de generación en generación, oye, pero ¿qué tie qué tipo de tamales son?, porque hay muchos tipos de tamales, entonces, ¿qué tipo de hoja utilizan?, ¿de maíz, de palma?, este, ¿qué ingredientes utilizan en estos, este, tamales que son tan especiales para tu familia?
Sí, claro, pues fíjate que nosotros utilizamos más el la hoja de de maíz, la la hoja típica de maíz. Eh, bueno, lo que pasa es que también en mi familia, pues era anteriormente, pues mucho, todavía se acostumbra mucho a lo de la siembra, al tema de de estar ahí como que con la milpa, con los elotes, y, pues, de ahí nace, ¿no? De ahí nace también la hoja. Entonces, pues, en mi familia, pues, regularmente se acostumbra hacer de ese tipo de tamales, pero, por ejemplo, la receta sí que ha ido como que todas las generaciones, es tamales de dulce
Ajá. Mm, súper. Ujú. Mm, ricos, ajá.
tamales de salsa verde con pollo, tamales de mole con pollo, y también, este, tamales de rajas, rajas con queso o rajas de chile. <chuckles>
Ajá. Mm, mm. Oye, y esos este, bueno, dices que lo ponen en las ofrendas, siem o sea, ¿lo ponen en las ofrendas, pero aparte ustedes los comen?
Eh, sí, sí, también, o sea, a final de cuentas, pues, la ofrenda después se supone que ya se puede levantar y ya puedes comer, ¿no? Pero a final de cuentas, pues también, mientras ya hacemos tamales, o sea, realmente hacer tamales es es todo una cosa, <laughs> porque, por ejemplo, tú dices, tal vez, no, pues voy hacer poquitos, y q no sé, compras 1 kilo de masa, ¿no? 2 kilos a lo mejor, pero a final de cuentas sí terminas sacando como unos 50, 60 tamales, más o menos.
Ujú. Sí. <chuckles> Ujú. Ah. Wao, eso es fal es muchísimo, o sea, es muchísimo, pero entonces obviamente les sobra para ustedes, o sea, no se tienen que esperar a quitar la la ofrenda para comer tamales, ¿no? ¿O ponen 50 tamales en la ofrenda? <chuckles>
Sí, justo. <laughs> No, pues, ¿qué más quisiéramos, no? Pero no, pues sí, o sea, ponemos una parte de tamales en la ofrenda y ya lo demás es para nosotros, ¿no? Igual, pues, después, obviamente, esa comida no se, <sniffs> no se desperdicia ni nada. Sin embargo, pues sí, o sea, es es una comida que es muy, muy común en mi familia, o sea, realmente sí creo que es algo que ya podrá considerar que va va trascendiendo generaciones, y pues en este caso, pues sí, ¿no? O sea, son son tamales tanto picositos y pues igual este tamal, el típico tamal de dulce, pues igual, ¿no? Tiene tiene ahí el sabor ahí medio rico del tamal, pero pues sí, o sea, realmente es una
Sí. Ujú. Ujú.
una receta que que es es un poco complicada, o sea, no es complicada hasta mi punto de vista sola que solamente que es tediosa. Pero, pues sí, realmente
¿Por qué crees que es tedioso? ¿Cuánto tiempo te tardas en hacer, eh, unos tamales así? Ya teniendo como con los ingredientes en la mesa, ¿cuánto tiempo te puedes tardar?
Sí, claro, o sea, realmente la la, fa la parte de de preparar, eh, pues sí, sí conlleva su tiempecito, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues bueno, realmente creo que cualquier persona con uso de razón podría hacer tamales, este, o sea, solamente ocupas, pues la la hoja de tamal, eh, se ocupa masa, masa de de maíz, o sea, realmente solamente con la misma masa para hacer tortillas es suficiente, y pues incluso, pues puedes comprar masa que venden en el súper, algo por el estilo. Venden una harina, que es harina de maíz, y pues también puedes utilizar sin problema esa. Eh, para este tipo de receta también se ocupa la manteca de puerco, y pues ya, ¿no? Tur tus rellenos, tus rellenos que, pues, tienes que hacer una salsa verde, pues deshebrar pollo, este, si quieres hacer de mole, pues igual hacer tu mole, deshebrar pollito también para el mole. Y pues bueno, ya una vez teniendo todo esto, o sea, realmente pues aquí sí te conlleva, te conlleva tiempo porque, pues en primera está preparar la masa. Eh, preparar la masa de tamales, pues lleva, además de de lo que tú ocupes de masa, de así como tal la masa para para tortillas, eh, pues sí le tienes que hacer aditivos, ¿no? Le tienes que agregar la manteca de puerco, le tienes que agregar caldo de pollo y, pues, también corregir, corregir de sal. Y, pues, ya una vez que tienes hecha la masa, pues, ya, eh, tienes que lavar la hoja, porque también otra cosa que se puede volver tediosa es lavar la hoja de los tamales.
Ujú. <chuckles> Ujú. Ah. Mm. Sí, más rico. Ujú. No, y que rico. Ujú. Sí. Ajá. Ujú. Ah. Ah. Cierto. Ujú. Sí, porque han de venir con tierra y todo porque los recogen ahí de de los cultivos, ¿no? Me imagino. Y Ajá.
Porque, por ejemplo Sí, justamente, o sea, algunos vienen con tierrita, vienen como que ahí toda esta de este este como pelito del elote también lo lo traen ahí, ¿no? Y, pues igual, o sea, al final de cuentas es es parte de y, pues lo tienes que limpiar, lo tienes que limpiar superbién. Entonces, pues también como que esto es una cosa que se puede volver tediosa, pero pues ya teniendo esta parte, ya tienes como que lo necesario, ya teniendo tus rellenos, ya teniendo tu tu masa lista, ya teniendo tu hoja lavada, te estoy diciendo que aquí nos tardamos aproximadamente como 1 hora, más o menos, en hacer esto.
Sí. Ah. Ujú. Ay. Sí. Ay, oye ay pues mira, la verdad es que tengo tantas preguntas que no sé por dónde empezar, pero a ver, voy a hacerte la primera, a ver. ¿Tu abuelita te ha dicho de, eh, po por qué empezó a hacer esto de los tamales? O sea, era porque dices que era, pues, en la ofrenda, ¿no?, para los muertos. ¿Era porque a lo mejor a alguien le gustaban mucho los tamales o tu abuelita le encanta hacer tamales? O sea, ¿co qué fue lo que empezó? Porque normalmente se pone, pues, lo que los muertitos les gustaba comer, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que tu abuelita dijo? "Quiero empezar con esto de los tamales".
Ujú. Sí, claro. Jum. Sí, sí, sí. Pues realmente creo que los tamales viene desde muchísimo tiempo atrás de todo de mi abuelita, eh, porque, pues, sí, creo que aparte también, pues, como te comento, ¿no? O sea, imagínate de de 2 kilos o 3 kilos de masa, pues, te salen aproximadamente unos 60 tamalitos, ¿no? Entonces, pues, también estamos hablando que es una comida que que que sale cantidad y realmente tú no ocupas mucho dinero en específico, porque, pues, si tú quisieras, eh, si si hay una forma de de engañar tal vez al paladar, porque, pues, como la masa trae el eh, la manteca y todo este rollo, pues, sí como que puedes engañar un poquito a que traen cosas, ¿no? Entonces, pues, también siento que viene toda de la parte económica, sin embargo, pues, desde ahí, desde ese punto, pues, anteriormente se se empezó a cocinar, se empezó a hacer tamales y todo, y, pues, a toda la familia le gustaba, ¿no? O sea, a toda la familia le gustaba realmente el el los tamalitos. Y, pues, sí, ir a casa de mi abuela era cosa de que iba a haber tamales, o sea, sí o sí iba a haber tamales.
Ay. Rinde. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Ajá. Ay, qué delicia. Oye y Sí, cuéntame Sigue.
Entonces, pues eh, y pues, sí, o sea, a final de cuentas creo que esta parte de de de de que siempre iba a haber tamales, pues, se volvió parte de lo mismo y, pues, sí, de alguna u otra manera se arraiga a decir de que: "Ah, pues, eso le gustaba a todos".
<laughs> Sí, ya es como que a todos, porque, pues, todos lo están comiendo, ¿no? Es como una tradición, n no nada más del Día de Muertos, sino en tu familia de que con la abuelita se comían tamales, ¿no? Y, pues, de ahí ya viene el gusto adquirido. Oye, y tenía otra pregunta, o sea, eh, a mí me gustaría saber, por ejemplo, eh, previo al Día de Muertos, eh, ¿dónde se reúnen? O sea, se reúnen en casa de tu abuela para hacer los tamales, o a lo mejor ahora estás nada más con tu mamá. ¿Cómo es ese esos días, ese día o días previos para para poner la ofrenda en respecto a los tamales y quiénes se juntan? O sea, ¿cómo es esa preparación? O sea, ¿te juntan todos o cómo es?
Sí, claro. Sí, claro, o sea, realmente el tema de ya de la ofrenda, eh, pues, es como que algo que se se valora mucho, <laughs> se valora mucho, eh, realmente, pues, sí, o sea, desgraciadamente mi abuelita ya no está aquí con nosotros. Entonces, este, pues, igual alguna vez alguna vez por ahí agarró a mi mamá de que, de repente, le dijo: "Hija, eh, tú tienes que seguir esta tradición, tienes que seguir poniendo la ofrenda, tienes que seguir haciendo esto, no dejes morir esta parte, ¿no?". Y, pues, sí, o sea, ya se arraigó totalmente y fue de que: "No, designio divino casi casi de mi mamá", dice mi mamá, eh, <chuckles> y, pues, sí, o sea, nos reunimos, tratamos, tratamos siempre que podemos reunirnos a lo mejor un día antes previo a Día de Muertos para, pues, poder realizar los tamales, ¿no? Y y, pues, a veces a veces también pasa, ¿no?, que no no pueden ir todos porque, pues, sí, sí tienen varios hermanos. Pero hay veces en las que, por ejemplo, este año este año solamente nos tocó a nosotros, a mi mamá y a mí. Entonces, pues, sí, ahí nos ves haciendo tamales el el día previo a Día de Muertos. Estos tamales
Ajá. Mm. Sí. Ah. Sí. <giggles> Ujú. Sí. Am. Ujú. Mm, ya. Sí. Mm. Oye, qué bonito, porque tu abuelita debe estar muy contenta, así de recibir sus tamales, este, en este Día de Muertos, ¿no? Que sí es muy especial en en lo que es así México. S la verdad es que se me hace algo muy muy bonito, ¿no? Así que venga de esa tradición y que, pues, la generación nueva que en este caso eres tú, pues, lo estés aprendiendo también. Oye, y, por ejemplo, porque, ah, también me da curiosidad sobre los tamales de dulce, porque hay como de dulce, este, de a veces de piña, de fresa, que con pasas, sin pasas. ¿Tienen alguno así favorito en la familia que es de dulce, así?
Ujú. Sí, claro. Pues fíjate que el tamal de dulce siento que ya o sea, igual, la tradición pasa a manos de cada quien, pero, pues, también cada uno va experimentando un poquito y, este, pues, ya ya hay tamales de dulce que llegamos a hacer que son más como un postre, ¿sabes?, eh, o sea, incluso, pues, de que ya le agregamos tal vez queso con zarzamora, mm, chocolate, Nutella, cosas así, ¿sabes?, o sea, cosas más como que un poquito más diferentes, o sea, porque regularmente el tamal de dulce, pues, solamente es la misma masa solo que en vez de agregarle manteca y sal, ahora le agregas mantequilla y, este, azúcar. Entonces por eso la masa queda un poco más dulcecita. Pero, pues, el el típico tamal de dulce así, el rosita es porque se le agrega colorante se le agrega colorante y se le agregan pasitas, entonces, pues, eso es como que lo que le da el toque, pero, como te digo, o sea, realmente las las recetas, pues, como van trascendiendo, pues, también uno las va cambiando un poquito, ¿no? O sea, a final de cuentas también, o sea, los tamales típicos de verde o de mole, pues, igual, de repente, a lo mejor, en vez de pollo, este, desmenuzado, le agregamos tal vez carne de puerco o algo por el estilo, ¿sabes? Igual también como que irle irle cambiando, o sea, sabrá, sabrá <chuckles> lo que sea que la tradición o los muertitos o lo que sea vengan, <chuckles> pero, pues, digo, que prueben algo diferente, <chuckles> si les guste o no, ¿quién sabe? <laughs>
Ajá. Sí. Ah, ajá. Guau. Sí. Mm. Ajá. Ah. Ujú. Claro. Mm, órale. Sí. <laughs> Ahora también, ¿eh? <giggles> Claro, así de para que tengan variedad, porque imagínate estar hasta el infinito, así de tiempo, comiendo lo mismo, ¿no? Mira, esa es una mentalidad muy bonita. Y, la verdad, o sea, si esto de, por ejemplo, con Nutella y todo suena demasiado rico, ¿eh?, o sea, es como algo que que, bueno, yo yo pensaba nada más en cuestión como de fresa y de piña, ¿no? Este, mira, qué qué bien. Oye, y, este, ¿y qué parte te gusta más de hacer los tamales? O sea, ya sea en la preprara en la preparación. O sea, que es el paso como que dices: "Ay, este es el que sí me gusta y no me da flojera".
Sí, claro. <chuckles> Ujú. Sí sí sí. Eh, el paso que es como que más divertido para mí, a mi parecer, ya es rellenar el tamal. O sea, ya una vez que, como te comenté, tienes todas tus ingredientes ya preparados, eh, pues, ya viene rellenarlos, ¿no? Y realmente rellenarlos de no tiene mucha ciencia. Solamente, lo único que tienes que hacer, es extender tu hoja de tamal, eh, tirar 1 cucharada o 2 de masa. La esparces lo suficiente bien por la por la misma hoja, le agregas el pollo o tu relleno, y encima viene la salsa, ¿no? Una vez que haces todo esto, pues, ya nada más lo lo envuelves. De hecho, la misma hoja de tamal, tiene la formita así como como que, para que tú lo puedas envolver fácilmente. Lo envuelves, y hasta arriba trae una especie de colita, y esa colita la cierras y ya. Simplemente lo vas poniendo boca abajo, ya sea en tu olla, en tu cacerola. Forzosamente, forzosamente el tamal tiene que hacerse a vapor, no lo puedes hacer de otra manera.
Ujú. Ajá. Mm. Sí. Sí, total. Sí. Ah Ajá. <inhales>
Y, pues, forzosamente ocupas una vaporera, ¿no? Y, pues, fíjate que, por ejemplo, un un tip o un dato, ahí de mi de mi familia, es que, o sea, tú pones tu vaporera, y la vaporera, pues, obviamente llega un poco de agua por debajo, y en mi familia se acostumbra Y eso sí es una tradición arraigada desde mi abuela, y todavía la seguimos ocupando. Este, agarras ya sea una monedita, algo algo de metal, que esté, no muy pesado. Tipo aquí en mi país, pues, todavía venden Hay monedas de $20 centavos, y cosas así. Entonces, pues, esa monedita, la agregas hasta el fondo del agua y, pues, tienes que estar pendiente. O sea, si llegas a escuchar Nosotros le decimos: "Si llegas a escuchar que baila la moneda, es porque ya se te acabó el agua". Y si se te acabó el agua, y todavía no se acaba el tiempo de cocción. El tiempo de cocción de unos tamales, es de aproximadamente, 1:30, más o menos. Ujú. Entonces, si dentro de esta 1:30, escuchas la moneda, quiere decir que ya se consumió el agua. Entonces, tienes que agregar un poquito más de agua a la tamalera. Pero igual, cuando se te acaba el agua es todo un rollo, porque prácticamente tienes que sacar todos los tamales, o hacerlos de lado, para poderles agregar más agua, ¿no? Pero, pues sí.
Ujú. Sí. Ujú. A ver. Ujú. Sí. Ah. Ajá. <laughs> <gasps> Ah, okey okey. Vale. Mm Sí, para que no les vaya a caer el agua encima, ni nada, y se echen a perder. Oye, ¿y cómo revisas así, este, que los tamales ya están así en su punto? O sea, ¿cómo le haces para saber que ya están, ni ni crudos ni? Bueno, no sé si puedan estar muy cocidos. Pero, ¿cómo checas? ¿Cuál es el punto?
<chuckles> Sí, claro, eh, el punto para saber que un tamal ya está hecho, es que tú lo desprendas fácilmente de la hoja. Que no se pegue, pero también, por ejemplo, para saber que están sobrecosidos, eh, llega a pasar que que se se Huelen a quemado. O sea, realmente ya huelen a quemado. Y, o sea, el punto del tamal va a estar igual, se va a despegar y todo, pero va a oler a quemado. Entonces, pues, ese ya es el punto como que: "¡Hey, ya, párale!". <laughs>
Mm. Sí. Wao Mm. <laughs> Deja de cocerlos. Oye, ¿y puedes poner así, de varios sabores? Me imagino que sí, ¿no? Pero p de varios sabores, en una misma olla, ¿no pasa, así nada? ¿O los tienes que poner en cierta posición?
Sí, sí, sí. Sí, no. De re realmente no pasa nada. Realmente no pasa nada. Tú, un tamal lo puedes poner como tú quieras. Eh, es es fácilmente que Simplemente, tal vez, lo separes, para que sepas qué qué sabor de tamal es. <laughs> Pero, sí. O sea, no no hay mucho no hay mucha pro No hay mucho problema en ese aspecto. Pero, pues sí, ese sería el el Los datos de acerca de <chuckles> de lo que viene siendo, de esta tradición generacional, ¿sabes?
Mm. Okey. Ah, bueno. Oye, pues, muchísimas gracias por compartir toda esta sabiduría, en un tema tan sabroso. La verdad, es que ha sido muy interesante escucharte.
No, muchas gracias a ti. Cuídate mucho, gracias.